Mhm, jadi pecahan, eee, Rp1.000 dan Rp500 gitu ya, kurang lebih jumlahnya sekitar 50 keping gitu ya, 50 koin gitu nah
Mhm. Mhm mhm.
jadi, eee, setelah bagi-bagi angpao, setelah makan gitu perut terisi karena butuh tenaga nih <chuckles> gitu.
Iya iya karena haus rebutan ya Kak ya. <chuckles>
Bener, bener Kak jadi tanteku tuh ambi,l eee, apa namanya uang koin tersebut terus di, eee, lempar. Nah mungkin, eee, untuk gambaran itu seperti melempar, eee, buket bunga pada saat acara pernikahan, Kak.
Oh iya iya kebayang sih. <chuckles>
Mhm, nah tapi ada yang sedikit berbeda nih kalau, eee, buket bunga itu kan dilempar dan ditangkap pada saat di udara tuh Kak ya, jadi rebutan lompat gitu ya untuk ngambil bunga itu, tapi kalau uang koin ini itu syaratnya harus, eee, jatuh dulu, menyentuh lantai baru boleh diambil gitu.
Mmm. Ah iya benar benar benar benar. Oh wah itu, <sniffs> siapa cepat dia dapat berarti <chuckles> harus gerak cepat, mhm.
Benar dan mhm, dan biasanya tuh tanteku sebelum melempar uang koin itu tuh, melakukan gocek kanan, gocek kiri dulu gitu ya jadi <chuckles> iya.
Oh, waduh kebayang serunya kayak gimana, itu juga pasti kayak memotivasi ya, anak, eee, anak-anak ya jadi semangat gitu ya.
Mhm, karena, eee, imlek itu kan identik dengan keberuntungan ya dengan hoki, nah tante ik tanteku itu mau, eee, boleh bilang seperti membuktikan gitu jadi disebar uangnya dilempar terus jatuh ke lantai kemudian, eee, diambil secara rebutan oleh, eee, anak-anak gitu ya oleh, eee, saudaraku termasuk aku sih dulu gitu, mhm, terus nanti setelah semuanya, eee, selesai diambil dikumpulkan itu nanti siapa, eee, yang paling banyak mendapatkan uang koin tersebut, nah dia itu berhak untuk menukarkan uang koinnya yang, eee, pecahan Rp500 itu ditukar dengan Rp50.000 kemudian yang heeh.
Mmm. Mhm. Oh iya. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oh, oh jadi masih di ada penukaran lagi gitu ya? Wah seru banget!
Bener, yang Mhm, yang Rp1.000 ditukarkan dengan Rp100.000, jadi kalau misalkan nih, dulu aku pernah dapet itu kurang lebih sekitar 15 koin Kak, lumayan banyak tuh.
Mhm. Wah hebat juga ya Kakak nih, semangat banget kayaknya ini ngumpulin.
<laughs> Emang satset sih Kak waktu itu memang, eee, harus satset gitu ya, <chuckles> harus, eee
Iya iya, jangan-jangan punya strategi khusus nih. <chuckles>
Iya, harus gerak cepet gitu jadi, eee, dapet 15 koin, 15 keping terus ditukerin semuanya Kak, jadi kalau aku dapat, eee, pecahan, eee, Rp1.000, 15 keping ya artinya aku dapat Rp1.500.000 tuh, Kak. <laughs>
Mhm. Mhm. Oh iya bener, wah bisa-bisa itu lebih besar daripada angpaonya <chuckles> lagi kali ya.
Mhm, kalau dapet semua bisa lebih besar, Kak.
Oh iya bener juga sih, tapi kasihan ya yang lain, nanti gigit jari gak dapet <chuckles>
Mmm. <chuckles> Betul betul.